Kak boleh ceritain nggak, tradisi makanan apa aja nih yang selalu ada, nggak boleh absen banget kalau hari raya misalnya di rumah Kakak?
Hmm. Mmm, boleh, jadi di rumah aku itu yang nggak boleh absen ya pas lagi lebaran nih itu, eee, di ayam suwir, gitu. Ya.
Mhm. Mhm. Ayam suwir itu, eee, kecap ya kalau nggak salah?
Ya betul dia manis gitu, jadi memang kan kalau lebaran itu biasanya identiknya tuh kan ketupat sama opor ya.
Manis ya? Bener.
Ha, kalau di rumah aku itu opornya tuh cuman kuah dan pertulangannya ya karena dagingnya itu disuwir sama ibu aku.
Oh, lucu banget jadi opornya itu kuahnya aja tapi isinya tulangnya, gitu ya?
Ya betul.
Dan isinya dibikin masakan yang lain?
Iya, jadi untuk ayamnya tu dibikinnya se eee, jadi ayam suwir gitu.
Mmm, oke. Nah ini, eee, dari dulu atau memang ada inovasi baru-baru atau gimana Kak?
Ini dari dulu, dan sebenarnya ada apa ya, cerita yang menurut aku lumayan apa ya, mmm, emosional buat aku. <chuckles> Ya. Jadi kebetulan kan aku itu anak tengah ya dan adik aku itu memang anak, eee, berkebutuhan khusus, jadi aku itu besar, eee, bisa dibilang ya layaknya anak tengah ya, agak aku nganggepnya aku tuh agak jadi bayangan, gitu. Eee, dan ibu aku lebih ya, pasti kan, eee, apa, eee, perhatiannya tu lebih ke adik aku yang memang spesial dan juga kakakku nih, anak pertama yang bisa dibilang lumayan berbakat, gitu. Tanpa aku sadarin kalau sebenarnya kayak lebaran itu ibu aku tuh bikin ayam suwir itu khusus karena aku suka, gitu.
Oh, latar belakangnya. Gimana tuh Kak? Mhm. Oke. <tsk> Oke, heeh. <chuckles> Mhm. Oke. Oh, wow, oke. Ini karena, eee, Kakak tahu ini karena menanyakan atau memang ibu bilang sendiri?
Mhm. Jadi waktu aku kuliah kebetulan pada saat itu ada momen di mana aku nggak bisa lebaran di rumah, gitu. Nah pas ibu aku motoin di rumah lagi pada makan apa, itu opornya ya opor ayam biasa gitu kan. Terus ak iya ada ayamnya tapi nggak ada ayam suwir emang. Terus aku nanya, "Kok tumben nggak ada ayam suwirnya?" Terus ibu aku bilang, "Iya kan Kakak nggak di rumah, Ibu kan dulu, eee, selalu bikin ayam suwir karena Kakak sukanya ayam suwir." Gitu.
Mhm. Ada dai ada ayamnya ada dagingnya gitu ya. Mhm. <tsk> Oke. <tsk> Oh, terharu banget berarti selama ini, <chuckles> selama ini ibu masak ayam suwir itu sebenarnya untuk Kakak, gitu ya.
Iya. <chuckles> <chuckles> Iya karena, eee, jadi memang aku tuh suka banget ayam terutama ayam suwir buatan ibu aku. Jadi kadang kan orang kalau misalnya lebaran itu kadang ada titik di mana bosen ya, "Aduh makan opor terus." Kek gitu.
Mhm. Oke. Oh iya bener, karena ke setiap rumah pasti itu penganannya. <laughs>
Mhm, nah kalo aku kalo ibu aku udah makan ayam suwir itu aku seharian ya makan pagi, siang, malam sampai besoknya itu ayam suwir tetap aku makan gitu.
Itu aja. Oke itu bener-bener, eee, hanya itu saja atau ada lauk yang lain yang ma Kakak mau makan?
Mhm. Sebenernya padahal kayak kita biasanya pas lebaran itu kadang keluar ya nyari bakso, nyari yang seger-seger. Tapi pulang dari ngebakso tuh aku di rumah ngambil nasi terus makan ayam suwir itu lagi, gitu.
Bener. Iya. Oh, oke dan itu cuman nasi dan ayam suwir aja tok gitu ya?
Mhm, jadi emang, eee, walaupun harusnya bintang utamanya kan kuah opor sama lontong ya, buat aku tuh bintang utamanya ya ayam suwir gitu. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Lucu, aduh ini baru aku denger deh ce cerita jadi du satu satu lauk bisa dijadiin 2 masakan yang berbeda, gitu ya. Oke, nah ini, eee, yang suka ayam suwir itu, mungkin yang suka pa eee, banget itu Kakak di keluarga, tapi sebenernya, eee, keluarga Kakak yang lain itu suka juga nggak sih atau sebenernya biasa aja?
<chuckles> Iya. <chuckles> Mhm. Yang lain suka juga, mereka makan juga cuman ya mungkin nggak sesuka aku dan mereka, mmm, sebenernya nggak pernah komplain sih kayak, "Ih ayam suwir terus, ayam opor dong kayak yang lain." Itu nggak pernah juga, eee, dari kakakku, ayahku, atau adik aku itu nggak pernah ada komplain gitu. Jadi aku juga makanya agak apa ya kaget juga, aku bisa baru tau kalau selama ini ibu aku tuh bikin ayam suwir itu buat aku setelah aku kuliah gitu kan. Karena aku nggak di rumah jadinya ya nggak ada ayam suwir itu, eee, karna se selama ini, apa ya, dari yang lain tuh nggak ada yang menunjukkan kalau ibu aku bikin ayam suwir tuh buat aku. Jadi akunya nggak nyadar keknya kalau aku doang nih yang obsess sama si ayam suwir itu, gitu. <laughs>
Mhm. Oh, oke. Mhm mhm. Ayam suwir nih. Oke, lucu banget, nah ini, eee, kalau misalnya disajikan itu bener-bener hanya saat waktu lebaran aja atau, eee, kadang di, eee, akhir pekan kah atau atau kalau Kakak, mmm, misalnya minta gitu ibu bikin juga?
Mhm. Eee, sebenernya jadi ibu aku tuh kan kerja ya jadi jarang masak di rumah. K sekalinya masak tuh kayaknya sesuatu yang simpel, jadi ayam suwir ini emang cuman dibu dibikin ketika ada hari-hari spesial misalnya gitu, lagi lebaran, tapi kalo misalnya ada hari misalnya kek waktu adik aku sunatan terus ibu aku kan sebenarnya mesen ya makanan dari luar katering gitu, tapi biar ada tambahan ibu aku suka bikin juga tuh ayam suwir itu.
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Oh, oke. Nah kalau misalnya Kakak lagi pengen banget dan ternyata ibu lagi nggak masak, pernah nggak sih Kak bela-belain nyari gitu loh, eee, di luar dan beli gitu pernah nggak sih Kak?
Mhm. Pernah pernah, jadi karena ayam suwir ibu aku itu enak jadi kan aku mikirnya ya ayam suwir itu enak, gitu kan. Nah heeh, ayam suwir itu enak, tapi ketika aku beli dari kayak warung nasi atau bahkan rumah sundaan yang ada ayam suwirnya, itu tuh rasanya beda gitu sama yang ibu aku.
Semua ayam suwir enak gitu ya. <chuckles> Mhm. <tsk> Oh, oke.
Mmm, jadi bisa dibilang s bukan berarti ayam suwir mereka nggak enak, tapi kayaknya nggak sesuai sama selera aku. Sementara ibu aku kayaknya udah dibikin sesuai sama selera aku.
Mmm. Oke, cita rasanya beda aja gitu ya. Oke, nah tapi kalo misalnya disajikan nih ayam suwir bukan masakan ibunya Kakak di tempat lain itu, eee, bakalan pasti dimakan nggak sama Kakak? Atau lihat, eee, coba-cobain sedikit dulu de cocok apa nggak gitu?
Iya. Mhm. Mhm. Eee, tapi yang masak bukan ibu aku, gitu.
Eee, iya betul.
Eee, biasanya aku coba dulu sih. Aku coba, cuman, nggak akan sebanyak atau selahap biasanya aku makan dari ibu aku gitu dan aku tuh bisa bedain kayak misalnya kita lagi lebarannya di rumah nenek nih atau lagi keluarga besar, terus ada ayam suwir, bentuknya tuh kayak bentuk ayam suwir ibu aku, tapi ketika aku makan aku tahu itu ibu ak punya yang bikin ibu aku apa bukan itu aku tahu. <chuckles>
Oke. Mhm. Mhm. <tsk> Oh. <chuckles> Oh udah ini banget ya, udah melekat banget rasanya ya.
Iya. <chuckles>
Oh, oke. Nah ini, pernah ada testimoni lain nggak dari selain dari Kakak ya, eee eee, tentang ayam suwirnya, eee, ibunya Kakak gitu mungkin ada keluarga yang pernah dateng juga ke rumah dan bilang, "Aduh ini juara banget nih ayam suwirnya." Selama ini, eee, yang testimoninya dari Kakak aja atau ada yang lain?
Mmm. Eee, sebenarnya lebih ke adik aku. Jadi, eee, aku tuh akhirnya punya adik lagi nih, yang bungsu gitu kan. Nah yang bungsu ini sebenarnya lumayan, apa ya, mmm, kalau makan tuh banyak dan selalu berkomentar. Nah, untuk ayam suwirnya itu, adik aku tuh yang pertama kali, eee, bikin aku sadar kenapa aku suka ayam suwir ibu aku. Jadi adik aku bilang, ayam suwir ibu aku itu, eee, pertama juicy ya, emang milihnya nggak ada pakai dada ayam, semuanya tuh paha jadinya lembut eh, yang kayak masih kulit kan ada yang kulitnya nggak ditaruh ya, kalau ibu aku tuh masih ditaruh dan itu bikin teksturnya banyak, yang ke-2 manis tapi juga gurih gitu, enggak yang dominan manis atau asin juga gitu enggak, itu adik aku yang ngasih tahu, "Ini, eee, ayam suwirnya ibu tuh beda dari yang lain soalnya kok bisa ya manis, tapi gurih juga, kalau yang lain kan i biasanya" nah itu pas adik aku ngomong gitu, "Oh iya ya, bener ya." Kayaknya itu yang bikin aku suka, gitu.
Oke. Oke, heeh. Oke. Mmm, oke. Oke. Oh, oke. Kalau nggak mhm. Mmm, kalau yang lain kan, biasanya kalau nggak manis, manis aja, gurih, gurih aja, gitu ya?
Iya, betul.
Nah kalau ini, pas eee, perpaduan dari rasa keduanya, gitu ya. Nah, Kakak sendiri karena suka banget nih, pernah nggak sih, eee, minta ke Ibu, "Bu ini dong, eee, belajar aku pengen bikin, gitu loh ayam suwirnya pengen bisa bikinnya." Gitu, pernah nggak sih Kak, kepikiran?
Iya. Mhm. Eee eee, sebenarnya pernah, tapi kalau di bukan diajarin ya lebih ke sama ibu aku disuruh bantuin gitu, "Ya udah bantuin, kalau ibu bikin." gitu, cuman sebenarnya ibu aku tuh tipe, eee, jadi ibu aku sek jarang masak tapi sekalinya masak tuh kan enak. Nah, dia kalau lagi masak di dapur nggak suka, kalau ada orang yang ngerecokin di dapur. <chuckles>
Oh, di suruh bantuin. Mhm. Oh, oke oke, ngerti ngerti. <chuckles>
Jadi walaupun, ibu aku bilang, "Ya udah nanti bantuin ibu aja." Tapi ntar pas dibantuin itu, ibu aku marah-marah. <chuckles>
Oke. <chuckles> Kayak mendingan nggak usah dibantuin, gitu ya. <chuckles> Jadi selama ini belum pernah nyobain bikin sendiri, Kak?
Iya. <chuckles> Mmm, pernah bikin sendiri bahkan ibu aku juga. Waktu itu lagi di kosan, waktu lagi kuliah aku nanya resepnya bahan-bahannya apa aja cuman ya, itu ya, beda tangan beda rasa dan bahkan sama restoran yang menurut aku biasa aja aja aku, gak seenak si restoran itu, apalagi ada di level, seenak ayam suwir ibu aku. Wah, itu jauh banget sih.
Mhm. Mhm. Iya, pasti. Oke oke. Oke, jadi memang walaupun udah dapat, eee, dari a ahlinya maksudnya yang yang bikin yang ngasih tahu kan Kakak, ke ibunya Kakak langsung gitu ya, "Gini loh caranya, gini loh bahannya." Tapi pas dibikin, tetap aja nggak identik gitu ya, Kak ya?
Iya. Iya, benar. <chuckles>
Oke. Nah ini, pernah kepikiran nggak sih Kak untuk mengkomersilkan ini? <chuckles>
Mhm. Nah, itu, eee, pernah aku bilang ke ibu aku. Ibu aku tuh kan, sekalinya masak, enak ya, dan bahkan ketika kayak itu, adik aku ada acara sunatan, ibu aku masak itu kan habis gitu, berarti orang-orang juga suka. Aku pernah nanya ke ibu aku kayak, "Emangnya nggak mau Bu kayak dijual aja atau buka katering?" Cuman ibu aku bilang. Ibu aku itu, eee, bisa masak enak ketika emang tujuannya tuh untuk, eee, apa ya, orang-orang tuh menikmati, bukan untuk dijual untuk uang gitu. Jadi, ibu akunya sendiri enggak percaya diri ketika, eee, rasanya tuh bakal se sama enaknya kalau tujuannya buat uang, katanya sih gitu.
Mhm. Mhm. Benar. <tsk> Oh, oke. Mmm, oke. Jadi untuk menjaga cita rasa itu mendingan nggak usah jualan deh, gitu ya. Oke, nah selain itu yang paling juara banget itu adalah, eee, ayam suwirnya ibunya Kakak, nah pada saat hari raya. Kira-kira apa lagi tuh Kak makanan yang dibikin oleh, eee, ibunya?
Mhm. Mhm. Nah, kalau misalnya sebenarnya ini ada lagi nih, tapi aku malah bukan kurang suka ya, jadi ibu aku tuh ada sambel goreng kentang. Sambel goreng kentangnya itu, mmm, aku tuh enggak terlalu suka kentang sebenarnya, aku enggak terlalu suka kentang, tapi yang di ibu aku itu menurut aku bumbu baladonya tuh enak, aku nggak ngerti cara deskripsiinnya cuman aku sering bilangnya tuh bumbu baladonya ibu tuh clean, rasanya tuh kayak bersih. Gimana ya, aku juga bingung gitu. Heeh?
Oke. Oke. Mhm. Tapi tetap pedas?
Tetap pedes tetep pedes tapi nggak yang terlalu medok gimana, tapi nggak yang plain yang nggak ada rasanya juga nggak gitu, jadi makanya kerasanya di lidah tuh, eee, s satu kata yang ak ada di pikiran aku tuh clean, bersih gitu rasanya. Nah, <chuckles>
Tet Mmm. Oh oke, kok aku jadi penasaran ya, Kak, ya? <laughs>
Itu juga, eee, nah kalau itu kebetulan favoritnya adik aku sama kakak aku karena mereka berdua emang suka sambal goreng kentang di mana pun, dan yang ibu aku, menurut mereka emang enak. Nah aku yang gak terlalu suka kentang, kentang, eee, sambal goreng kentang buatan ibu aku itu, aku bisa makan, gitu.
<tsk> Oke. Mmm, oke, yang di tempat lain Kakak nggak bis yang biasanya nggak ngambil dan nggak makan tapi bikinan ibunya Kakak bisa makan itu, gitu ya?
Mhm. Betul.
Oke. Nah, kalau tadi Kakak sendiri bilang, eee, ada opor kuahnya itu itu gimana Kak, kalau opornya, juara juga kah?
Eee, opornya sebenarnya kayak standar, ya. Karena ternya pernah ibu aku tuh beli kuah opor dari, eee, jadi, ada tukang sayur yang kalau, eee, bulan puasa eh bulan puasa, kalau lagi Idul Fitri tuh, dia jualan kan, lontong, terus kuahnya. Nah, ibu aku pernah beli kuah dari tukang sayur itu, dan aku nggak tahu kalau itu tuh ternyata bukan ibu aku bikin, tapi beli. Jadinya, nggak ada bedanya, gitu. Cuman kalau, sambal goreng kentang atau ayam suwir itu, eee, kerasa banget bedanya. Makanya aku kadang, eee, sebenarnya kalau di rumah nenek nih, kalau rumah nenek kan, biasanya yang masak barengan ya, banyakan tuh, eee, pada masak heeh, cuman aku suka sebenarnya sebel kalau, aduh, jadinya masakannya enggak identik khas ibu aku nih. Itu kerasa banget, dalam hati.
Mhm. Oh, oke. Oke. Mhm, bareng-bareng ya? Oke, jadi cita rasanya campur-campur ya?
Iya, dalam hati pengennya kayak, "Ah, Ibu aja dong, yang masak." Tapi kan, kasihan ya, kalau ibu aku aja yang masak gitu, untuk sebanyak itu. Cuman, kerasa kalau untuk ayam suwir dan sambal goreng kentang tuh, kerasa bedanya.
<laughs> Mmm, oke. Nah ini, eee, 1, eee, pengakuan bukan pengakuan ya, maksudnya, ka pas ibu bilang bahwa, sebenarnya nggak bikin ayam suwir, karena kamunya nggak ada, gitu. Itu, pernah bilang nggak? Pernah utarakan ke ibu bahwa, "Ibu, makasih, gitu loh. Selama ini ser aku pikir bukan buat aku bikinnya, ternyata buat aku." Gitu. Pernah pernah ngutarain itu, enggak sih Kak?
Betul. <chuckles> Heeh. Eee, s enggak pernah, karena kayaknya, mungkin aku termasuk yang, apa ya, anaknya gengsian, cuman. <chuckles> Cuman, eee, karena setelah tahu itu, aku setiap ibu aku masak tuh aku berusaha kayak adik aku yang terakhir tuh. Jadi, kalau muji itu, wah, aku sebut banget, gitu. Dan kalau misalnya kita makan di luar, aku bilang, "Ah, ini mah masakannya jauh sama masakan Ibu." Gitu. Jadi
Gengsian, oke. <chuckles> Yo, enakan masakan ibu gitu ya?
iya betul, aku juga bilang yang ayam suwir kayak, eee, "Ah, ayam suwir mah, eee, emang cuman enak yang buatan Ibu." Terus aku bilang, kayak kalau di, eee, beda kota suka kangen masakan ibu. Jadi, aku nunjukin makasihnya dengan, muji tiap ibu aku masak dan bilang kalau, "Wah, masakan Ibu aku emang nggak bisa dibandingin sama masakan-masakan lain di luar, bahkan di restoran yang bisa dibilang cukup ternama."Gitu.
Mmm. Aduh, seru banget Kak. <chuckles> Jadi sampai sekarang masih nagih ya, itu ya? S tetap kangen, berarti ya? <chuckles>
<chuckles> Mhm, sampai sekarang, dan kebetulan nanti kan, ini Lebaran pertama, aku nggak bakal ke ibu aku tuh, bakal ke tempat suami. Jadinya, ya mungkin nanti bakal makin kangen tuh, sama ayam suwir buatan ibu aku.
<tsk> Ah, oke. Oke, mudah-mudahan nambah lahap nanti ya, Kak, ya. <chuckles> Kak, makasih banget loh, udah berbagi ini, yang cukup pribadi banget kalau menurut aku ya heeh, sama aku. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi, di lain waktu ya.
<chuckles> Iya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Makasih udah mau dengerin.
Oke, sampai jumpa Kak. Iya, sama-sama Kak.